Heu, je pense que souvent c'est important quand il y a des conflits entre voisins ou entre amis, heu, mais surtout dans, heu, dans le cadre de du conflit entre voisins, c'est très important qu'il y ait une tierce personne neutre. Parce que voilà un médiateur, exactement! Exactement et heu heu, parce qu'en fait chacun est campé sur ses positions, chacun pense avoir raison, heu heu, et un le le fait qu'il y ait un médiateur entre les 2 voilà, qui va rester neutre, qui sera dans le dans le respect, dans la bienveillance, heu, dans le calme, parce qu'il faut amener le calme. Parce que chaque voisin est est en colère, parce que chacun veut pense avoir raison et heu, dès qu'ils se retrouvent il y a beaucoup de colère.
Un médiateur? Ah, OK. Ah. Bien sûr. Et et c'est et c'est ce que tu essayais de me parler pour en revenir au travail. Est-ce que c'est ce rôle de médiateur que tu as joué? Et dans quel poss
Complètement. Complètement. C'était, heu heu, enfin je travaillais dans une association, heu, après qui, heu, enfin j'étais médiatrice dans cette, heu, association mais heu, j'avais vraiment, heu, un poste très polyvalent mais heu, c'est vrai qu'on allait en équipe, heu, dans les quartiers plus ou moins difficiles, heu, pour, heu, aller visiter les gens par exemple qui se qui vivaient seuls, heu, pour, heu, aller visiter, heu, les gens, heu, qui avaient des problèmes, heu, pour les démarches administratives, heu, pour des conseils.
OK. D'accord. D'accord et quand tu dis «quartier difficile», ça veut dire quoi
Heu, quartiers plus ou moins d non c'est pas, heu heu, beaucoup d'insécurité, c'est plus des personnes, heu heu et soit isolées ou soit, heu heu, financièrement qui arrivaient pas à joindre les 2 bouts
ça veut dire avec peu de Isolé? Waouh! OK.
Donc heu et heu heu, on a
OK, donc ça a un côté social, en fait?
Complètement et on s'est retrouvés avec, heu, des enfin des nouvelles responsabilités. Heu, nous en tant que médiateurs c'est ç ça fait partie de notre travail de faire de la médiation, mais on pensait pas gérer la médiation entre voisins et
Ah oui? Ah!